Olha, eu queria saber se você já passou por alguma surpresa inesperada fazendo uma trilha.
Então, já passei sim. Aqui perto da minha casa tem 1 2 igrejas muito famosas que ela ficam num num morro, né, numa montanha. Então, eu não não conhecia o caminho dessa trilha, hã, descobri ela e resolvi fazer. Eu comecei aqui, era com 2h e aqui onde eu moro, hã, moro em Portugal, então começa a anoitecer um bocadinho mais mais cedo, né, e já era inverno.
Tá. Aham. Tá. <chuckles>
Eu cheguei no meio da trilha, estava tudo es tranquilo, tu pe super tal, quando eu vou chegando perto de chegar ao fim da trilha, eu vi que estava começando a anoitecer e eu não conhecia o caminho. Eu entrei em desespero, <chuckles> hã, voltei, tentei dar uma corrida para ver se adiantava, só que são 20 quilômetros daqui até lá.
Sim. Meu Deus, está muito longe.
E eu tava sim. Exato, e eu estava tipo nem na metade da trilha ainda. Quando eu percebi já estava mesmo escuro, era meio do matagal, não tinha luz alguma só tinha a luz do celular que estava acabando a bateria então resolvi correr. Quando eu corro torço o pé e nem senti torcer o pé, continuei correndo em cima daquilo para finalizar
Aham. Nossa, caos atrás de caos.
Exatamente, caos atrás de caos. Com se para finalizar, consegui descer a trilha direitinho, cheguei em casa, fui tomar meu banho, deitar para descansar um pouco, passa por aí 1h hora e meu tornozelo extremamente inchado, foi assim, surreal.
Putz. E aí você precisou ir para um hospital assim?
Então não, não fui para o hospital, eu comprei uma fita que se chama fita K-med, enrolei ali de volta ao tornozelo e e consegui levar aquilo. Ficou doendo mais ou menos 1 semana, mas eu descobri que eu deveria ter ido ao médico, porque aquilo pode formar coágulo e pode, né, viajar durante perante o meu sangue e parar ai no pulmão, alguma coisa assim. Foi mesmo mesmo bem difícil aquela situação.
Aham. Aham. Nossa e que que sorte que você teve de não acontecer nada muito grave, né, assim, porque poderia ter sido muito pior.
Exato, poderia até ser mes mesmo bem pior, porque como que lá é é uma montanha, é íngreme, é cheio de pedras, eu poderia ter caído, escorregado, batido a cabeça. Poderia aco ter acontecido mesmo de coisas bem piores ali. Mas eu estou acostumado a fazer.
Sim. E até mesmo em re em relação ao seu tornozelo, né, que não formou nenhum coágulo, ficou tudo bem.
Exatamente, exatamente, tive sorte. Agora eu já aprendi que, na próxima vez que eu torcer o tornozelo, eu tenho que mesmo correr para o hospital pra ver se tá tudo bem. Mas eu estou acostumado a fazer trilha, graças a Deus, eu tenho eu tenho aí uma boa experiência, né. Agora aprendi mais ainda com isso.
Ótimo! <chuckles> Boa. Sim, com certeza. Inclusive você falando, que você é é experiente em fazer trilha, você gosta, eh, antes de saber de outras histórias, outras trilhas, eu queria saber se você já fez essa de novo? Assim, que você foi pouco mais cedo para poder fazer com mais tranquilidade essa trilha até o final?
Sim, eu fiz es essa várias vezes, hã, já tem 1 ano que eu faço essa trilha, eh, não me canso. Sim, é recorrente, não me canso, porque a vista daquela trilha é maravilhosa. Você consegue ver a cidade inteirinha lá de cima. É surreal aquela vista.
Ah, você faz recorrente. Ai, que lindo, eh, e assim, você, qual é qual é a sensação que você tem quando você está fazendo uma trilha de uma forma geral assim, da onde que veio esse seu gosto por isso?
Uhum. Então, como eu tenho hã, sou neurodivergente e tenho TDAH, que é o déficit de transtorno em atenção, eu preciso sempre estar em movimento, preciso fazer um exercício para né, para ajudar ali os neurônios a funcionarem bem. Então eu comecei a fazer trilha, né, por indicação mesmo do do meu terapeuta, comecei a fazer uma trilha e vi que aquilo é extremamente mágico, é maravilhoso, eu sinto como se eu estivesse no no país das maravilhas ali, se envolve com a natureza, põe o pé no chão, sente frio, sente calor, sente a chuva, sente o sol, você sente tudo ali, eu me sinto como se estivesse vivo fazendo trilha, eu sinto que eu necessito muito disso.
Aham. Aham. Aham. Ai, que legal e é é tipo como se o momento em que você mais estivesse vivo no mundo, são os momentos que você está fazendo trilha assim.
Exatamente, você descreveu tudo certinho. Eu me sinto mesmo vivo ali, não não tenho tempo para pensamentos ruins, eu consigo meditar direitinho sobre a minha vida, sobre tudo o que está acontecendo, é é surreal, eu gosto mesmo de fazer trilha.
Ai, muito legal. E assim, eh, como você faz recorrente, eu imagino que já tenham acontecido outras histórias como essa, de ter acontecido alguma surpresa inesperada, né. Tem alguma outra que você passou, um um perrengão também?
Olha assim, ah, eu costumava eu costumava não, eu fiz só umas 2 vezes o caminho de Santiago, ah, daqui da de Portugal até Espanha, Santiago da Compostela. E aquele caminho ali nós já sa já sabíamos, claro, que era um caminho mesmo longo, que teríamos que dormir pela trilha, né, ah, e tudo mais. E qual era, ah, o nosso plano? Era sair daqui de Braga, seguir mais ou menos andar uns 50 quilômetros, 55 quilômetros e alugar um hotel, né, um um Airbnb para poder descansar. E a gente infelizmente resolveu fazer isso em cima da hora, né, perto mesmo de chegar ali no mesmo dia, foi um erro. Não tivemos ali, não conseguimos arrumar nada, porque era bastante peregrino que anda ali e, graças a Deus, uma freira olhou para gente, viu a nossa situação, que estávamos todos cansados e cedeu a igreja para gente dormir. A gente dormiu no chão da igreja, ali no chão frio mesmo, mas conseguimos nos safar, graças a Deus.
Tá. Uhum. Putz. Uhum. <chuckles> Caramba. Meu, que baita história. Amei saber disso. Eh, mas assim, quando de uma forma geral, então, quando as coisas saem diferente do que vocês planejaram assim ou, eh, quando a acontece alguma coisa durante uma trilha que você não estava esperando por aquilo, como que você lida com essas situações?
<chuckles> Uhum. Olha, vou ser bem sincero com você, eu não tenho nenhum plano b quando eu vou fazer trilha, eu sou mesmo irresponsável nessa nessa nesse quesito. Mas o quando acontece algo inesperado, o que eu tento mesmo fazer é não entrar em desespero, não não ficar nervoso e pensar numa solução ali que consiga que consiga, né, eh, digerir direitinho. Mas geralmente quando acontece essas cenas são são coisas básicas, não tão graves quanto foram essas 2 histórias, ou é falta a comida acabou, eu não tenho ali mais nenhum uma fonte de energia ou então a água acabou, aí eu preciso voltar a trilha, mas não não costuma acontecer tanta tanta coisa ruim assim não. Geralmente é sempre pelo lado positivo, graças a Deus.
Aham. Aham. Graças a Deus mesmo. Mas assim, como que você você falou: "Ah, eu tento não entrar em desespero.", você tem alguma tática, uma técnica assim, que que você faz, sei lá, uma respiração, alguma coisa ou é só porque você já está habituado e você é mais tranquilão, mesmo assim?
Uhum. Sim. Não, não, não, eu tenho mesmo uma técnica, porque quando a gente quando o desespero tá pra bater, ele vem com toda a força. A minha técnica é como se fosse quase uma meditação, eu paro hã, vigio os meus pensamentos, vejo o que que minha minha mente está dizendo aqui naquele momento e vou tentando filtrar o que é real e o que não é. Porque quando a gente tem TDAH, a gente tende a a a deixar, ah, os problemas um pouco um pouco mais, mais sinistros, né. Então, eu tento ali parar, pensar direitinho: "Olha, esse pensamento aqui não vale nem a pena, porque ele não é real.", você vai conseguir superar isso. Então tento parar, imaginar direitinho, ver todo o cenário, e estar filtrando ali os problemas reais dos problemas que são só da minha cabeça.
Aham. Tá. Aham. Perfeito, ah, que bom que você chegou nesse ponto de que você consegue entender, né, o que é real e aquilo que está um pouco demais assim, né, que você tá pensando demais. E e assim, eh, você normalmente quando vai fazer essas trilhas, você está em grupo ou você vai mais sozinho?
Exato. Então, eu comecei fazendo a trilha sozinho e a maioria das vezes eu faço sozinho. Hã, eu tenho vários amigos que fazem exercício comigo, fazem crossfit, fazem academia, mas a trilha eu sinto que eu tenho um pouquinho de dificuldade de arrastar meus amigos pra ali. Mas de vez em quando, pra ir umas 2, 3 vezes no mês, eu acho que eu consigo arrastar alguém para para subir isso comigo, mas eu basicamente faço sozinho.
Aham. Entendi. Nossa, se você consegue arrastar de vez em quando umas 2, 3 vezes por mês, você faz muita trilha então mesmo.
Sim, eu costumo fazer mais ou menos 1 vez por semana ou 2, quando eu tenho tempo, hã, mas eu sempre tô fazendo trilha, sempre.
Tá. E você tipo tem uma preferência assim se você prefere com um grupo de amigos ou sozinho?
Prefiro ir sozinho por 2 motivos, que é pra eu não me acostumar tá com alguém e quando eu chamar, hã, algumas pessoas elas recusarem eu ficar frustrado e acabar desistindo da trilha, então eu prefiro tá fazendo sozinho. E também para poder refletir direitinho sobre a minha semana, como foi, hã, sobre os meus problemas, do que eu posso fazer, não posso fazer e eu sinto que se eu estiver acompanhado com com alguma pessoa eu vou tá conversando e eu não vou conseguir dar tanta atenção assim para para essa coisa que eu faço.
Justo. Pra você e para as suas reflexões, né.
Exatamente.
Entendi e assim, eh, tem alguma lição prática que você tirou, eh, na vida assim, fazendo essas trilhas? Seja no perrengue ou não, assim, eh, uma lição que você aprendeu para vida assim?
Uhum. Sim, hã, apreciação, <smacks lips> você apreciar tudo aquilo que está à sua volta, você se desligar de tudo, se desprender de tudo o que te aflige, de todos os seus problemas. Porque, imagina, se eu estou andando na trilha, estou voltando da trilha e já está o pôr do sol, o pôr do sol ali está está acontecendo, eu simplesmente paro, sento, assisto o pôr do sol e tento não pensar em nada, a não ser reparar nas coisas que estão acontecendo: o sol descendo, o pássaro passando. Olha, acredite em mim, é a coisa mais satisfatória que um ser humano pode fazer, é apreciar aquela natureza que Deus deu ali para a gente. É incrível, eu aprendi assim.
Aham. Não, e eu eu acho que você falando consegue assim transmitir essa paz e essa vontade de fazer trilhas para as pessoas, eh, inclusive, eu vou aproveitar esse momento então para te pedir dicas rápidas assim, sabe, para quem está querendo começar a fazer trilhas, eh, e também para quando vier um perrengue assim durante uma trilha, que dica que você daria para essas pessoas?
Eu indico. Uhum. Claro, então, pra quem tá f já tem costume de fazer um exercício, hã, ela pode começar com uma trilha um pouquinho mais extensa, praia de 10 quilômetros, 7 quilômetros. Pra quem não faz, eu indico começar pra ali uma trilha de 4 quilômetros, 3 quilômetros, pra que que é pra acostumar. Antes de sair de casa, hã, botar um tênis adequado. O mais velhinho possível, porque você vai tá na terra, não é. Hã. Preparar uma mochila com comida, mas não é comida pesada, é uma comida que vai te dar energia, por exemplo, uvas passas, a amendoins, coisas assim que vão vão te dar uma sustentabilidade ali na na sua fome. Água, não esqueça da água, no mínimo 2 litros de água pra você tá tá andando nessa trilha, que você vai suar bastante, e tentar baixar um aplicativo ali de acordo com se sua região, pra você conhecer a trilha direito. Pra não acontecer aquela coisa que aconteceu comigo na 1ª vez, de se perder e ficar ali no meio do mato, hã, dando as voltas ali várias vezes. Então aconselho mesmo isso.
Perfeito. Aham. Perfeito. <giggles> Aham. <chuckles> Ótima dica. E co outros conselhos agora pra quem vai passar um perrengue, que eu tipo um perrengue, eh, inesperado.
Sim, não se desespere, não se desespere, porque tudo tem solução. O mesmo caminho que você veio, você pode voltar, hã. Caso aconteça algum tipo de perrengue, fazer aquilo que eu fiz, que eu sempre faço, que é parar, não prestar atenção muito nos pensamentos negativos que você vai ter está tendo, clarear sua mente pra encontrar uma solução ali, que é pra você conseguir se sair bem. Hã, é basicamente pensar direito no que você vai fazer, no seu próximo passo. É isso que você tem que fazer, não entrar em desespero.
Perfeito e assim, é eu queria saber de você também uma trilha marcante que você fez, assim, que mexeu com você.
Foi a primeira vez também que eu comecei a apreciar o pôr do sol, que foi eu não ligava muito pra essas coisas, pra ver pôr do sol, apreciar a natureza e tudo mais, mesmo quando eu comecei a fazer trilha. Então, aqui em casa também tem uma montanhazinha que ela dá que a trilha, ela dá as voltas na montanha. Eu estava fazendo essa trilha ali, tranquilo, correndo, pulando corda, né, tudo mais. E eu cheguei no topo da trilha, resolvi sentar pra descansar pouquinho, tomar uma água, comer qualquer coisa, e eu vi que estava acontecendo o pôr do sol. Olha, aquilo ali foi simplesmente mágico. Eu vi o pôr do sol sumindo atrás das montanhas e os raios de luz vindo atrás dela, sabe. Eu não sei se você já assistiu o Teletubes, quando acaba e o sol desce, fica aqueles raios assim. Foi exatamente igual, só que na vida real, 1000 vezes mais lindo. Aquilo me marcou muito, muito. Foi através daí que eu procurei a a pesquisar mais sobre astronomia, né, hã, sobre como as coisas funcionam, como a luz funciona, como o raio do sol funciona, e continuei praticando isso. E olha, juro, é é de chorar. Você se arrepia. Estou até arrepiado agora, só de lembrar da sensação que eu tive na primeira vez.
Aham. Tá, aham. <chuckles> Aham, ai que legal, eh, e faz faz tempo assim que você tem esse hábito de fazer trilhas, faz anos já?
Sim, tem mais ou menos uns 3, uns 4 anos que eu faço trilha, né. Comecei nessa nesse caminho que tinha dito, e sempre procuro também novos caminhos pra tá pra tá andando, pra tá conhecendo, pra pra me sentir um pouquinho mais vivo, já faz já faz sim alguns aninhos que eu que eu tenho que fase feito trilha sim.
Perfeito. Mas e não como que você escolhe as trilhas que você vai fazer?
Basicamente, eh, ou eu vejo no aplicativo trilhas novas que tem por aqui. Ou então eu saio por aí e vejo onde tem mato, entro no mato e vou procurando. Vê se tem alguma coisa, se tem algum caminho, se não tem, se não tiver, faço eu mesmo, até chegar a algum destino, alguns quilômetros, e pronto.
Aham. Ah, então você se arrisca muito, podemos dizer.
Sim, me arrisco bastante, eu sou de de arriscar.
Boa, acho que dá uma adrenalina um pouco maior, né.
Exato, exatamente.
<chuckles> Olha, muito obrigada por compartilhar suas experiências, essas suas dicas, e a sua paixão que você conseguiu assim, passar tranquilamente, eh, essa emoção que você sente em fazer as trilhas, obrigada.
Eu que agradeço, obrigado eu.
Até a próxima.